إمم، صحيح، صحيح.
آآ، الأخبار ال ال الأخبار عامةً، أنا معاك، أنتَ النهارده آآ كل الأخبار اللي بنسمَعها آآ، سلبية أوي، آآ، ما تعرفش إيه الصح من الغلَط، ما تعرفش وكمان الوسائل التواصل بقت مصعّبة أوي الموضوع ده، ومسهِّلاه في نفس الوقت. أنتَ عندك النهارده عشان تعرف خبر، آآ، أنتَ برضو في ال يعني أنتَ النهارده عشان تعرَف خبر معيَّن، أو من زمان عشان تعرف خبر معيَّن، ل ل لازِم هتعمل لازِم هتستنَّى يو يوم السبت، أو والّا ك مش فاكر كا كان كل يوم الساعة معيَّنة، و آآ بتروح تاخُد ورق ورقة الجورنان وتقعد وتدوّر إيه الحاجات الجديدة، مش عارِف إيه. عندك يا باشا النهارده، أنتَ وأنتَ كل حاجة على طول، كل حاجة بتعرِفها في ثانية، فاهم؟ أي عرب
إمم. آه، طبعًا، إمم. صحيح، صحيح. إمم. آه. إمم. تمام. إمم. آه، أنا فاهم. صحيح. إمم. امم. ده أنتَ بتسمع معلومة يعني تسمع الخبر من حتَّة وتسمعه عكسه في حتَّة تانية، وتسمَع رأي تالت في حتَّة رابعة، وأنتَ ف اليوم ما الدنيا بقت داخلة في بعضها.
قبل ما تنزل أصلًا. بس. طبعًا. هي دي المشكلة بقى، هي دي المشكلة، عشان في ال في الوسائل التواصل النهارده في ناس كتيرة بتعمل فلوس من الموضوع ده، إن في ناس كتيرة إنها بتعمل فلوس، بإنها بت بتوزع آآ، أخبار خاط خاطئة يعني مثلًا عندك ع عن عندك مثلًا آآ واحد لسه منزل فيديو بيقول آآ
إمم. صحيح. إمم. طبعًا. آه.
يا جدعان مش هتصدقوا Lamborghini عندها في الwebsite آآ، من من منزِّلين عشان مح مضطرِين يبيعوا العربيَّات القديمة، فبيبيعوا عربية ب1.000.000، بي بي بيبيعوها ب50.000، خُشوا بسرعة، خُشوا اشتَروها. وأنتَ طبعًا تضغَط يا باشا، آآ، أو تخُش تب تبحَث، تلاقي العربية أغلى أصلًا، تلاقِي العربية أغلى من 2.000.000، تلاقِيها بتلاتة مليون دلوقتي، فاهم قصدي إيه
إمم. إمم. تمام. يا سلام! أيوه، واضغط على الرابط، <giggles> أيوه. آه. آه، صحيح. إمم.
فطبعًا ال الأخ الأخبار دي طبعًا غلَط جدًا، وده غير بقى الأخبار اللي هي بتكون عن المم الممثِّلين مثلًا، عارِف، أنتَ المم الممثِّلين وكده.
صحيح. آه ياه! ده دي حاجات غريبة جدًا الواحد بيسمعها إمم.
طبعًا، طبعًا، حضرتك شُفت ال آآ، ع عدَّى عليك الفيديو بتاع رمضان على على بتاع محمد رمضان وياس ياسمين ص وياسمين صب صبري والّا لأ؟ عدَّى عليك الفيديو ده والّا لأ؟
إمم. أنا الواد ده لمّا بتيجي سيرته ب يعني بالِف ب ب يعني ب ب باعدّي الصفحة بسرعة، ما بأقراش أصلًا بيقولوا عنه إيه، بصراحة، خالص.
هاحكي لك طَب هاحكي لك طَب حقك، حقك بصراحة هاحكي لك إيه اللي حصل.
آه، باقلب كده على طول آه.
هي هُم الاتنين ي يظهر كانوا في حفلة بت يعني في حفلة بتاعة ممثِّلين، بيحتفلوا بيهم وبتاع
إمم. تمام.